जी, तो मुझे अ, 1 छोटी-सी समस्या के बारे में आपसे थोड़ी बात करनी थी और एडवाइस चाहिए थी। तो बात यूँ है न, कि मैं खुद को एक काफ़ी क्रिएटिव इंसान मानती हूँ। और रचना रचनात्मक काम और कुछ कलाएँ होती हैं जिन्हें प्रैक्टिस करने का मैं समय पहले काफ़ी ज़्यादा निकालती थी। पर जैसे-जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ, जैसे-जैसे मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं। जैसे-जैसे बाकी चीज़ें जो थोड़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं ज़िंदगी में, वो मेरा समय थोड़ा ज़्यादा ले रही हैं। तब से अ, यूँ हो रहा है कि मैं इन रचनात्मक कामों के लिए समय नहीं निकाल पा रही हूँ। और उससे मेरी मानसिक अ, स्थिति पर उससे मेरी मानसिक स्टेबिलिटी पर भी थोड़ा-थोड़ा असर पड़ रहा है। क्योंकि मोटिवेशन की कमी मुझे हो रही है, क्योंकि मैं उसमें समय नहीं दे पाती हूँ। तो अ, मेरी ज़िंदगी आज कल काफ़ी ज़्यादा थोड़ी व्यस्त हो रही है। अ, जैसे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मैं आपको दूँ, तो मैं अभी पढ़ती हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। और अ, कई बार ऐसा होता है कि दिन भर बहुत ज़्यादा क्लासेस वग़ैरह होने की वज़ह से, दिन भर काफ़ी ज़्यादा काम होने की वज़ह से, अंत में अ, मेरे पास अगर थोड़ा बहुत समय बच भी जाता है तो मेरे पास उतनी एनर्जी नहीं होती, इसीलिए मैं अपनी जो कलाओं के लिए है, अपनी रचनात्मक काम के लिए मैं समय नहीं निकाल पा रही हूँ। तो क्या आप मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं?
जी। जी। हाँ। हुँ। जी। अच्छा। हुँ। अ, जी, जी। बिल्कुल अ अ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके शायद किसी काम आ सकूँ और कुछ सलाह दे सकूँ। और अ, मैं खुश नसीबी मानता हूँ अपनी, कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ आपके लायक अ, आपके लिए कुछ कर सकूँ। अ, लेकिन मैं किसी निष्कर्ष पर पहुँचूँ, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ और बताएँ अपने बारे में, जैसे कि आप अ, किस तरीके के क्रिएटिव काम करना पसंद करती हैं? या किस तरीके के रचनात्मक काम आप करना चाहती हैं, तो आप ज़रा मुझे बताएँ?
जी। तो जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, मुझे काफ़ी ज़्यादा हॉबीज़ पाल लेने का शौक है और अ, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैं करती हूँ। और मैं बचपन से ही काफ़ी क्रिएटिव इंसान हूँ। ये कहीं न कहीं मेरे माँ-बाप से भी, मुझे ये आदत मिलती है। क्योंकि मेरे मम्मी-पापा दोनों काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हैं। और उन दोनों के पेशे भी कुछ ऐसे हैं, मतलब मेरी मम्मी हाउसवाइफ़ है और मेरे पापा की शॉप है। तो वो अ, कुछ ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं, जहाँ पे उनको समय मिल जाता है उनकी क्रिएटिव अ, चीज़ों को अपनाने के लिए। पर अ, मेरे मामले में कुछ ऐसा हो रहा है कि अभी मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है। तो अ, जैसे मुझे कला का शौक है, मुझे ड्राइंग करना अच्छा लगता है, मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है। मुझे अ, कुछ पेपर कटिंग, ओरिगामी वग़ैरह ये सब चीज़ें भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। पर होता यूँ है कि अगर दिन भर में मेरे कुछ काम अ, मैं कर लेती हूँ, जैसे पढ़ाई कर लेती हूँ, क्लासेस चली जाती हूँ। तो वापस आके अ, मेरे अंदर बैठ के ड्राइंग करने में काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस लगता है। तो मेरे पास अ, मुझसे वो नहीं हो पाता। और मैं साथ ही साथ एक छोटा-सा मेरा मतलब प्रोफेशनली तो नहीं, पर एक काफ़ी ज़्यादा इंडल्ज़ हो चुकी हॉबी है मेरी अ, मैं एक म्यूज़िशियन भी हूँ। तो मैं थोड़ा अनऑफिशियली थोड़ा वो काम कर लेती हूँ। हॉबी को मैं थोड़ा-थोड़ा प्रोफ़ेशन में अ, करने की कोशिश कर रही हूँ। तो, वो चीज़ भी मुझसे अभी ज़्यादा हो नहीं पा रही है, क्योंकि जो काम का बोझ है। फिर दोस्तों के साथ समय बिताना, परिवार के साथ समय बिताना ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है।
जी। ओके। जी। हाँ जी। हुँ। जी। हुँ। हाँ। जी। हाँ। <clicks tongue> हुँ। जी। हम्म, जी, जी, बिल्कुल समझ पा रहा हूँ मैं। कहीं न कहीं आप अपने आप को अ, खोजने की कोशिश कर रही हैं कला के थ्रू और अ, ये अच्छी बात है कि आपको अ, कला न नसीब हुई है, ऊपर वाले बहुत कम लोगों को कला नसीब करते हैं। और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि आप उसके लिए अपना वक़्त निकालना चाहती हैं और वो नहीं निकल पा रहा है। अ, तो आप मुझे ये भी बताइए कि अ, आमतौर पर आपके जीवन का जो आपका दिनचर्या है, आपका जो रूटीन है, वो किस तरीके का है? मतलब आप किस तरीके के कार्य करना पसंद करती हैं? आप वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं या घर से बाहर प काम करती हैं? या आप अ, यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई है रेगुलर बेस पर है? अ, य या फिर आप जो बताया कि आपको म्यूज़िक भी पसंद है तो उससे रिलेटेड अभी कुछ भी कर पाती हैं आप, या ड्राइंग से रिलेटेड? आपने जैसे बताया आपको थकान रहती है मतलब कुछ भी कोशिश भी कर पाती हैं अभी? उसके बारे में बताएँ ज़रा।
अ, जी। अ, अगर मैं अपनी दिनचर्या के बारे में बताना शुरू करूँ, तो अ, मेरा एक्चुअली सुबह मेरा दिन थोड़ा लेट ही शुरू होता है क्योंकि रात में मुझे सोने में लेट हो जाता है। अब मैं वहाँ पर भी पहुँचूँगी। पर अ, सबसे पहले सुबह उठने में मुझे 9-10 मुझे कई बार बज जाते हैं अगर मेरी सुबह क्लास नहीं होती है। वैसे हमारा जो एकेडमिक हमारा कैलेंडर है, वो दिन का सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे के बीच हमारी कभी भी क्लासेस होती हैं तो वो एक काफ़ी बड़ा वो समय है। है ना? तो कई बार ऐसा होता है कि मेरी सुबह 8 बजे क्लास रहेगी फिर एकदम शाम को 4 बजे रहेगी। तो उसके बीच में का जो समय है, वो मेरा ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है क्योंकि मैं शुरुआत जो पहली क्लास से मैं आई हूँ मैं उसका काम करुँगी, और फिर थोड़े थोड़ी देर में एक तो दोपहर का समय मिलता है तो खाना खा के सो जाना, और फिर शाम को उठती हूँ तो मुझे फिर से क्लास के लिए भागना पड़ता है तो ऐसा कभी-कभी मेरा दिन जाता है। कई बार अगर क्लासेस कम भी होंगी तो ऐसा होता है कि म अगर मेरा दिन लेट शुरू होता है, फिर मैं अ, मेरी क्लासेस भी थोड़ी लेट वग़ैरह चलती है फिर 10 बजे तक खत्म होके वापस आती है। फिर मैं खाना खाती हूँ और फिर मैं हॉस्टल में रहती हूँ। तो मेरे आस-पास मेरे दोस्त ही रहते हैं मेरे हॉस्टल में। तो मैं अपने दोस्तों के साथ समय बिताने लगती। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जी, तो उनके साथ अगर मैं समय बिता रही हूँ तो कैसे 2-3 घंटे चले जाते हैं पता नहीं चलता और अब मुझे आने में ही 11 बज गए थे, तो रात के सोने में मुझे 2-3 बज जाते हैं। अगर मैं 2 बजे सोऊँगी, 3 बजे सोऊँगी तो सुबह उठने में तो मुझे लेट हो ही जाएगा। तो ऐसा मेरा दिन चला जाता है। अभी बात करी आपने जैसे अ, ड्राइंग की वग़ैरह बात की तो मैं कभी-कभी क्लास में मैं ड्राइंग कर लेती थी पहले। पर आजकल थोड़ा क्लास में भी ध्यान देना पड़ता है तो उसके लिए मैं समय नहीं निकाल पा रही हूँ। और अ, जो म्यूज़िक की बात करी तो मैंने यहाँ पर ही एक बैंड जॉइन किया है कॉलेज में ही। पर अ, बैंड का होता यूँ है कि अभी मैं फिलहाल सीनियर हूँ और हमारे बैंड में 1st ईयर के जो लोग हैं जूनियर्स हैं, वो कर लेते हैं सब कुछ। तो और हम लोग थोड़े बिज़ी भी हो जाते हैं। अभी सीनियर्स की भी काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं तो हम लोग जा नहीं पाते बैंड प्रैक्टिसेस वग़ैरह तो संगीत भी थोड़ा कम हो गया है। ऐसी मेरी कुछ दिनचर्या दिखती है।
जी। हुँ। जी। हुँ। जी। हाँ। जी। हाँ। हुँ। अरे व हाँ, हाँ। जी। हाँ। अरे वाह! हाँ। हुँ। अ, बहुत बढ़िया। तो कहीं न कहीं आपकी दिनचर्या पूरी तरह से कहीं न कहीं अ, मतलब आप बिज़ी हैं, पूरी तरह से। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके मतलब जो आपका पूरा दिन जाता है, तो आपके जीवन में, मतलब आपके दिन में, आपकी दिनचर्या में किस तरीके की बाधाएँ आपको लगती हैं, उसको करने में? क्या सिर्फ़ काम का प्रेशर है या आपके पास ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं या कहीं न कहीं आप मानसिकता आप स्तर पर जूझ रही हैं, किसी कंडीशन में अपने आप अपने आप को देखती हैं? अ, या किसी तरीके से ध्यान आपका बटा हुआ है, आप भटकी हुई हैं, मतलब किस तरीके का आपको लगता है, क्या थकान रहती है आपको या रात को सोने से पहले कहीं न कहीं आपको ऐसा अम, अ, कहा जाए बेचैनी या अ, चिड़चिड़ापन ऐसा भी आप महसूस करती हैं? अगर आप आर्ट्स से रिलेटेड कोई काम नहीं कर पाती हैं, तो?
जी। जी अ, वैसे चिड़चिड़ेपन के बारे में तो मैं इतना कुछ नहीं कहूँगी थोड़ा स्ट्रेस ज़रूर रहता है। पर अगर मैं 2-3 कारण में पहचान सकती हूँ, तो उससे पहली बात तो ये है, कि मेरा जो अ, रोजमर्रा की मेरा जो रोजमर्रा की आदत है, मेरा जो शेड्यूल है, वो काफ़ी डायनामिक सा है। है ना? रोज काफ़ी बदलता जाता है और एक जैसा मतलब हर दिन मेरा एक जैसा नहीं दिखता। काफ़ी अलग-अलग मेरे दिन में अ, चीजें रहती हैं। तो अ, किसी भी चीज़ के लिए आपको एक आदत डालने के लिए समय का एक काफ़ी अच्छा एक रोल होता है, मेरे ख़्याल से, तो अगर मैं रोज़ वो चीज़ एक समय पे कर रही हूँ, तो मुझे वो करने में परेशानी नहीं होगी। जिससे पहले ऐसा होता था कि मैं रात को सोने से पहले कोई बुक पढ़ती थी या कुछ लिखती थी या फिर कुछ रिकॉर्ड करती थी। तो वो तो संगीत से रिलेटेड, मैं कुछ रिकॉर्ड कर लेती थी। तो, मुझे कैसे रोज सोने से पहले वो करने की आदत हो गयी थी। तो, अगर जब मैं कंसिस्टेंट रहने लगी थी, तो मुझे सब कुछ अ, मतलब वो करने की अ, करने का याद रहता था। और मुझे ऐसा लगता नहीं था, कि मैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ। ऐसा लगता था कि मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है वो। है ना। पर अभी ऐसा होता है, कि मेरी दिनचर्या काफ़ी बदल गई है, तो हर रोज अलग-अलग समय मैं फ्री रहती हूँ। इसलिए मैं कर नहीं पाती हूँ, वो चीज़। और रही बात मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन भी थोड़ा कम हो चुका है, मुझे इतनी प्रेरणा नहीं मिल पाती आजकल। और अ, समय की ही एक बाधा है और अ, रहा भी तो मैं उस चीज़ को प्राथमिकता नहीं दे पाती, जैसे अब मेरे पास कुछ काम पड़े हैं, जैसे मुझे अपना कमरा ठीक करना है, फिर मुझे होमवर्क करना है या फिर मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना है। तो कई बार ऐसा होता है, कि मैं अगर ड्राइंग करने वग़ैरह बैठने का सोच भी रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे मेरे पास और भी थोड़े ज़रूरी काम पड़े हैं, जिसकी वजह से मैं रचनात्मक चीज़ों को समय नहीं दे पाती हूँ।
हाँ। जी। अरे वाह! जी। जी। जी। हुँ। जी। जी। उ, हुँ। हम्म। जी, कहीं न कहीं समय ही है, जो जिसके साथ आप बंधे हुए हैं और उन कारणों से आप वो कार्य नहीं कर पा रही हैं। तो आप अ, क्या आपको ऐसा लगता है, जब आप अपने आर्ट को वक़्त नहीं दे पाती हैं या आप इतने क्रिएटिव काम नहीं कर पाती हैं, तो कहीं न कहीं कुछ छूट रहा है या कुछ है, जो फँसा हुआ है या जहाँ पर आप अपने आप को खोज नहीं पा रही हैं, ऐसा भी कभी आप महसूस करती हैं? या पो या फिर आपको पूरे दिन की जो दिनचर्या है, उसमें आपको ऐसा लगता है कहीं कुछ ऐसा क्रिएटिव काम नहीं कर पाए हो? जिससे सैटिस्फैक्शन मला मिला हो, ऐसा भी लगता है आपको?
जी, बिल्कुल। तो जैसे मैंने शुरुआत में भी थोड़ा-सा कहा था कि थोड़ी एंग्ज़ायटी मेरी बढ़ चुकी है, क्योंकि मैं कुछ क्रिएटिव काम नहीं कर पा रही हूँ। अभी बचपन से मैं एक ऐसे वातावरण में रही हूँ, कि मैंने कुछ रचनात्मक काम किया, तो वो मेरा एक छोटा-सा एस्केप सा था छोटा-सा गेटवे सा बन जाता था। कि मतलब जो रोजमर्रा की मेरी ज़िंदगी है, जो बोरियत है, उससे हटने के लिए मुझे वो एक छोटा-सा मार्ग मिल जाता था। पर अब जब की मैं कोई रचनात्मक काम कर नहीं पा रही हूँ, तो मुझको मार्ग ही नहीं मिल रहा है, तो यही एक समस्या लगती है मुझे।
हाँ। हाँ। जी। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। अ अ, जी बिल्कुल, समस्या तो है लेकिन मेरी नज़र से देखें तो उतनी मुश्किल तो नहीं है अ, कहीं न कहीं आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर हो सके तो अ, अपना जो है आप रूटीन को और बेहतर कीजिए और अगर आप सुबह अगर निकाल सकती हैं थोड़ा वक़्त जैसे आपने कहा 9-10 बजे आप उठती हैं, मैं नहीं कहता आप सुबह 6 बजे उठ जाइए। आप कोशिश कीजिए कि एक आध घंटा पहले अगर आप उठ जाएँ तो वो वक़्त जो है ना वो आपका यूटिलाइज हो जाएगा। है ना? और आप अपने लिए एक जिस तरीके से आपने बताया कि आपका पूरा दिन जो है पूरी तरह से बिजी रहता है। अगर उसमें आप 15 से 20 मिनट या आधा घंटा भी अपने क्रिएटिव काम के लिए निकालती हैं तो कहीं न कहीं आपको पूरा दिन जो है वो अ, सैटिस्फैक्शन रहेगा आपको कि हाँ, मैंने कुछ आज बेहतर किया है। और जैसे आपने बताया कि आप हॉस्टल में रहती हैं, दोस्तों यारों के साथ आप वक़्त बिताती हैं, तो क्यों ना उनके साथ वक़्त बिताते हुए हम अ, म्यूजिक करें या सिंगिंग करें या उनके साथ बैठ के ऐसा दमशराज या अम, अ, अंताक्षरी खेलें तो कहीं न कहीं आपको एक क्रिएटिव सैटिस्फैक्शन भी मिलेगा और आपको एक सुकून की नींद भी आएगी तो वो चि चिड़चिड़ापन भी कम होगा। हॉबीज हमारी ज़िंदगी में क्यों होती है? या आर्ट हमारी ज़िन्दगी में क्यों होता है? ताकि आपकी ज़िन्दगी जो मशीन जैसी होती जा रही है, रोबोट जैसी होती जा रही है उसको हम थोड़ा-सा बचा के अलग से हम आर्ट करेंगे तो कहीं न कहीं हमें इंसान होने का एहसास होगा, अपने ज़िंदा होने का एहसास होगा इसीलिए हॉबीज होती हैं, इसीलिए कला हमको नसीब होती है और ये बहुत खुशनसीबी है कि आपको कला नसीब है। जैसा आपने बताया कि आपको ड्राइंग बहुत पसंद है, आपको अ, म्यूजिक बहुत पसंद है और आर्ट्स की अच्छी बात ये होती है कि आपकी भावनाओं को संप्रेषित करती है। उनको बाहर निकालती है तो कहीं न कहीं आप थोड़ा फ्री महसूस करते हैं, आप हल्का महसूस करते हैं। है ना? तो ये आपकी बहुत अच्छी बात है कि अगर आप ऐसा कर पा रही हैं तो मुझे लगता है कि अगर आप ड्राइंग करते हैं तो थोड़ा-थोड़ा वक़्त निकालिए, है ना? थोड़ा-सा वक़्त अब जैसे आप जिस तरीके से अगर कहीं आपको लगता है मैं यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा वक़्त वेस्ट कर रही हूँ, उसको थोड़ा-सा निकाल के अपने आर्ट को दीजिए या अपने म्यूजिक को दीजिए। जैसे मैं दिन भर गाने गाता रहता हूँ, तो वो आप भी कर सकती हैं। <chuckles> जी।
उहुँ, हुँ। जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। अरे वाह! क्या बात है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपने काफ़ी अच्छी सलाह मुझे दी और बिल्कुल, आपसे बात करने के बाद मुझे इस चीज़ के बाहर एक छोटा-सा मार्ग बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि, मैं अपनी समस्याओं से आगे बढ़ के, मैं अपनी कलाओं के लिए समय निकाल पाऊँगी। जी, काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपकी आपसे बात करके और आपसे सलाह लेके।
जी। हाँ। जी। धन्यवाद, शुभरात्रि।